Halo.
Halo, selamat pagi. <chuckles> Hmm.
Iya, selamat pagi juga, Kakak, udah lama nih nggak ketemu. Gimana kabarnya, Kak?
Iya. Kabarnya baik nih Kak. Kakaknya gimana nih?
Mhm. Alhamdullillah, baik juga Kak. Kebetulan di sini masih cerah nih Kak. <chuckles>
Iya. Hmm, masih cerah di sini langitnya lumayan cerah juga iya, masih pagi banget, masih ada ini, apa, eee, apa, m matahari iya, terbit.
Mhm, biasanya mendung. Mhm. Iya. Kabut ya. Ah, iya. Eee, kira-kira pagi ini kita mau ngobrolin apa nih, Kak?
Mmm.